Wenn, ja, ja. <chuckles>
Ich gab's noch nicht. Dann sagt „Ne, ich war 'n Engel.“ Und ich: „Hä? Okay, also gut.“ Ja, genau. So in ihrem Kopf musste sie sich dann irgendwie klarmachen, wo sie dann da war, ne? Ähm, aber so diese Leichtfertigkeit, wie die das sagen, das liebe ich ja in diesen Kleinkindern, diese Einfachheit, ne, der Gedanken. Ähm aber, genau, das ist so Tod mit Kindern, aber ich glaube, da also, dass man so konkret drüber spricht, das würde ich, glaube ich, auch erst machen, wenn die älter sind, ne?
Nicht? <chuckles> Ja? Ach. Süß, süß. Ja. Ja. Mhm. Na ja. Ja. Mhm, ja. Ja, ja. Ja, genau. Mhm. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, doch. Da dann dann werden sie's verstehen. Aber wenn sie kleiner sind, äh, wie wie du jetzt sagtest, das war eine das war ein gutes Ding. Ich meine, sie sie wollte wissen, wo sie war, und versteht einfach nicht, dass sie nicht da war, ja. Und dann dann war sie ein Engel. Und, äh, ich meine, wenn man sich das so überlegt, dann ist das ja auch vielleicht irgendwo richtig, ne? Denn die Seele muss ja irgendwo herkommen. Und, ja, es kommt ganz auf den Glauben an und je nachdem, ne? Ah, das war eine sehr gute Antwort.
Ja, eben, genau. <chuckles> putzig, ne? Hm. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, genau. Mhm. Ja. Ja. Wie haben denn deine Kinder so darauf reagiert, wenn die als die schon bisschen älter waren und du dann mit denen über Tod gesprochen hast? Kannst du dich da noch so dran erinnern?
Hm. Ähm. Ähm, ja, also, über Tod gesprochen das kam da unsere Megan, ja, ähm, äh, ei einer v von unseren Hunden, die waren natürlich da, äh, immer mit mit meiner Tochter, als sie klein war. Und die hatte dann die hatte dann Krebs, und da haben wir da das Blut ausgetauscht und dies und das. Und das war natürlich ein Riesenkampf. Und dann, ja, dann ist es passiert. Und das war für uns alle ziemlich sehr, sehr schlecht und sehr, sehr, äh, schwierig. Und dementsprechend, ähm, ein bisschen über Tod erklären aber da war sie dann auch schon ein Teenager, ne? Und dann hat sie es ja auch schon mal so hier und da mitgekriegt. Also, im Großen und Ganzen so etwas erklären ähm, als sie klein war und dann wieder mit Megan und da war sie ein Teenager und hatte schon was mitgekriegt und dann hat sie das wirklich erlebt und wie das jeden fertiggemacht hat. So, ähm, und da muss ich wirklich sagen
Okay. Mhm. Ja. Oh, das tut mir leid. Mhm. Ja. Ja, bestimmt. Hm, hm. Ja. Ja. Ja. Okay. Ja. H Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Das genau direkt erlebt quasi, mhm.
Ja, genau, genau, ja. Und so ja, so ist das, ne?
Ja, weil ich glaube, ja, so der Klassiker, ne, wie das ja so lauf no also, in Anführungsstrichen normal, ne, wenn's überhaupt ein Normal gibt. Aber oft ist es ja so, dass man dann sieht, wie die Großeltern gehen, ne?
Mhm. Ja. Ja. <chuckles> Ja.